Ouais. Et heu, mais en vrai, elle est pas, heu, elle est pas très elle est sor et
Ils l'ont même mixé pour l'adapter, pour faire du zouk avec, pour faire du compas avec.
Non, mais laisse tomber, je te jure. <chuckles> Les gens, ils font des des choses incroyables, ils arrivent à faire des trucs, heu, tu tu tu te ta ts comment dire ça? Il y a tellement de il y a eu de de remixes, heu, de de tellement de choses sur de des chansons très, très célèbres. Tu te i i ils ont en fait, tu te rends compte que les gens
Ça sonne bien en plus. Ah beh, oui. Exactement. Bah, des fois, tu cherches l'original, tu trouves même pas tellement il y a de mixes.
Tu trouves mouais, tu as ouais c'est ça, c'est c'est exactement ça, hem. Est-ce que tu nous tu connais d'autres des des tubes mondiaux?
Des tubes mondiaux, Despacito, j'ai trop aimé.
Ah oui, <chuckles> ah ouais et ouais. Ah, bah oui, voilà, voilà. Et c'était hem, mmh, elle a été créée, heu, c'était quoi? S elle a été et heu
7 000 000 000 de vues sur YouTube. <laughs> C'est fou ça. C'était il y a 8- 8-9 ans, non? C'était il y a longtemps, Despacito.
Oh punai ouais c'était en deux mille dix-neuf. Le truc, elle est devenue, heu, elle est devenue ouais c'est ça, ouais, elle est devenue célèbre et genre récemment.
Heu, voilà, donc heu, il y a quoi? Il y a 7 ans? Récemment, non pas récemment, elle est devenue célèbre il y a quoi? Il y a il y a 2 ans, non?
En vrai si. Ouais, mmh, mmh, non, ouais 2 ans, tu vois? Mais, ça faisait longtemps que qu'elle était sortie.
Ah non, non, beaucoup non beaucoup plus. C'est devenu célèbre en deux mille vingt-et-un ou 2022.
Beaucoup non, non, je ah non pas beau pas beaucoup plus. Non, pas dans pas en 2022.

J'ai jamais vu le clip, heu
Bah, ça a été le cas de plein d'autres personnes.
Mmh et heu, et je tu as et c'est des c'est d c'est c'est un des morceaux que j'écoutais, heu, aussi, heu, tu vois, heu, le le le plus, heu, dans ma, heu, dans ma playlist, ouais, et hem du coup, tu as est-ce que tu dansais sur du Despacito en boîte?
Non, bah, dis toi que je vais jamais en boîte. C'est pas pour moi les boîtes. <chuckles> Non, je vais jamais en boîte.
Quoi? Ah, t quoi? Tu as dit quoi? Tu as tu es jamais allé en boîte? Ouais.
Je vais jamais en boîte, non, et c'est pas pour moi, en fait.
Ah, pourquoi tu dis ça?
C'est pas mon ambiance.
<chuckles> Tu penses que l'ambiance est comment?
C'est bien c'est bien, mais c'est pas pour moi, quoi.
Mmh. Tu mais tu penses que la la m l'ambiance est comment?
Bah en fait pour moi, c'est comment dire? Ça le fait pas pour moi.
Mmh. OK, c'est qui qui ça p c'est je mais mais dis-moi, pourquoi, bon sang?
C'est juste, ça passe pas pour moi, je pense. Bah, c'est pas mon truc, en fait, tout simplement.
Tu es pas danse, oui, juste, heu, en fait, juste danser finalement.
Ouais. Bah, danser, heu, je fais la fête avec des potes, quoi. <chuckles>
<gasps> Oh là là, c'est pas possi d'aller en boîte, en vrai.
Du coup, aller en boîte, non. Ah oui, déjà, je danse pas dans je danse pas, aussi.
Ouais, tu danses pas dans en fait, il y a, mmh, dans dans les boîtes, il y a des gens qui dansent pas. Ils sont là juste là en train de d'apprécier leur verre. Ils z ils lèvent juste le verre comme ça là. Mmh.
Oui, il y a ça aussi, mais pour moi, en fait, il y a pas trop d'utilité à aller en boîte si tu danses pas.

Naka, il y a, aussi, il y a il y a en vrai. En vrai, elle est et heu, il y a beaucoup, beaucoup de d'artistes R&B, allez, arrête heu. Chris brown? Mmh.
Elle est américaine. Oui, je sais. Il fait du R&B.
Mmh. Tu vois? Lui il fait
Dis toi que je savais même pas son type de musique.
tu vois? Il fait du R&B. Une, heu tu écoutes pas? Heu, en fait, c'était avant qu'il faisait du plus du R&B.
Mais lui, j'écoute pas. Non, sa seule musique sa seule musique j'ai que j'ai écoutée, c'est quoi? Ah non, pas sa seule musique, mais sa musique, la plus récente, c'est, heu
Oui.
ah je m'en rappelle plus le nom. J'ai les paroles en tête, mais je me rappelle plus le nom.
C'est quoi? Vas-y. C'est quoi les paroles?
Beh, je vais pas chanter. <chuckles>
Mais non, mais tu tu as tu chantes pas. Sinon, tu me donnes la mélodie. <chuckles>
M mmh. Mmh. Non, non, non. <chuckles>
<laughs> Pourquoi tu as peur? Hein, tu as peur? <laughs> Et du coup, c'est quoi, heu, la, mmh les paroles?
Ça revient à chanter quoi. Ben je m'en rappelle pas pour le coup.
Tu t'en rappelles pas? Mais ça faisait quoi? C'est. With you, with you, with you, with you, with you. Oh girl! Non mais il a re il a sorti quand?
Non. Ah non, non, ça c'est ancien. Heu, ça doit être heu, c je pense, c'est sorti il y a 3 ans.
Mmh. Sensational, ush tutu C'est pas ça?
Non, c'était pas ça non plus.
Heu, Under influence. Under the influence.
Oui, oui, oui, c'est exactement ça. Ouais.
C'est ça? Fuck you out that day. I need. Ok, bah, mmh et et ben tu sais, c'est en fait, ses chansons, je les écoutais avant qu'elles qu'elles soient célèbres, hein.
Exactement. Et heu et pour le coup, j'ai bien aimé.

Non. <laughs>
Un peu comme si c'était en anglais, bah il y a plein de gens, ils sont pas anglophones, mais ils chantent quand même.
Ils chantent, heu, ouais, chantent comme à
Et heu, bah il y a un truc aussi, même si tu es anglophone, des fois c'est tu as tu as vraiment beaucoup de mal à comprendre, parce que les heu, ça, c'est plus les rapports, les rappeurs. Les rappeurs américains, des fois, on va rien comprendre. Déjà, il y en a qui ont des accents assez particuliers.
Des oui. Ah oui, oui. <chuckles> Ah oui, <gasps> imagine, non mais tu as vu, hem, comment Central comment ça Central Cee, ça, ouais.
Central Cee oui, mais non mais lui, il est british, déjà, heu
Il est british, tu vois? Son accent, il est
Lex est british, non, c'est un non pour moi. <chuckles>
Mmh. Tu dis ça. En vrai, ça passe, hein.
Non mais je les comprends pas, ça passe oui ça passe, mais les britanniques, ils ont ils ont plein d'accent. Dis-toi qu'il y a un accent, heu, du pays du sud, ou un truc comme ça. Dis-toi que littéralement la personne va te parler, si par exemple, heu, la personne veut te dire: «How are you?».
Oui, oui. Oui. <chuckles> Ouais.
Elle va dire: «Ah la la la». Tu vas littéralement entendre ça.
<laughs> C'est un son c'est un son. <laughs>
Oui c'est un son, il y a pas de mots, quoi.
<laughs> Oh la la mais en vrai ça ça passe. Ça passe, l'accent de Central Cee, ça passe. Tu vois? Eh ah oui franchement
Hop. Oui ça passe, mais est-ce que tu connais Adèle? Elle est britannique aussi, Adèle, la chanteuse?
Ah! Non, je connais pas. Adèle oh oui, oui, ah oui, oui. Ah non, quand elle quand elle chante, c'est bien. Tu vois? Mais quand elle parle, c'est horri
Ah ouais? OK, bah son accent mais quand elle parle dans les interviews
Ouais. Quand elle parle, c'est horrible.
une fois en train de parler, elle a dit: «Macha vachave cancel baby.», il voulait dire il voulait dire imagine si ja si j'ai, a a annulé mon show parce que j'ai un bébé, mais il a tellement vite et d'une manière bah, avec son accent, quoi.
Mmh. <chuckles> Ouais. Oh! Oh là là, c'est ça débite fort et heureusement qu'en fait, heu, généralement quand tin quelqu'un qui a un accent, heu, chante, heu, je sais pas pourquoi l'accent il disparaît ou il est moins moins prononcé, tu vois?
D'accord. Non, ça dépend, ça dépend parce que, heu, il y a des Américains, pas ceux de Manhattan, pas de Manhattan, mais heu, ceux de Seattle, je crois. Bah, eux ils ont un accent, bonne chance pour comprendre.
Mmh. Mmh. Oui. Pourquoi?
Ils vont parler, heu, bah, avec leur accent, quoi.
Ouais et mais leur accent, il est comment c'est plus, heu heu, il il est ce il, heu, il se il il mâche, heu
C'est un peu, heu, comme s'ils mâchaient les mots.
et heu, OK, mais ah, est-ce que c'est pire que les britanniques?